Allora, dunque: oggi sono qui per chiederti un consiglio importante, uhm, perché in questo periodo è un momento un po' difficile. Sai, il lavoro sta prendendo gran parte del del mio tempo durante la mia quotidianità. È un lavoro che, ehm, rende tutto un pochino più complicato, perché, mhmm, <clicks tongue> oltre a prendermi tantissimo tempo proprio a livello mentale, è anche un un tipologia di lavoro che mi porta fuori casa. Quindi, all'inizio, ero comunque, mhmm, abbastanza contenta di di questo, perché mi sentivo soddisfatta, magari mi sentivo anche un attimino presa maggiormente in considerazione, uhm, al lavoro, ehm, perché ho fatto tanti sacrifici. Però, ad oggi mi sono resa conto che, uhm, sto trascurando magari quelle che sono le persone importanti della mia vita, come, uhm, la mia famiglia e i miei amici più cari. Perché devi sapere che trascorro davvero tante ore al lavoro e magari la sera sono molto stanca e quindi, non mi va neanche poi tanto di uscire. Ehm, all'inizio non ci davo, insomma, peso. Poi, insomma, i miei familiari e i miei amici me l'hanno fatto un attimino presente non vorrei dire pesare, però quasi. E quindi io oggi sono qui per chiederti come posso risolvere questa situazione, se hai dei consigli efficaci per trovare nuovamente un equilibrio.
Certo, lo capisco. Non è facile bilanciare il tutto. Ma, ehm, tu hai parlato di tante ore di lavoro. Ma quante ore di lavoro? Cioè, tu, uhm, in media lavo mhmm, dal una tipica giornata. Cioè, tu ricominci a che ora? E a che ora finisci?
Mhmm, beh, più o meno inizio mhmm, dipende dagli straordinari, però inizio comunque dalle 8 del del mattino, ehm, fino alle 6 e mezzo, 7 di sera. Ehm, se calcoliamo gli straordinari a volte sì quindi fino alle 8 e mezza anche. Quindi è mhmm, immagina che è abbastanza pesante insomma, come come situazione essere comunque, molto concentrate al lavoro.
Ah. Ehm, ed è una cosa che fai tutti i giorni, dal lunedì al venerdì?
Sì, sì, è un tipo di lavoro che faccio comunque sempre. Uhm, mi porta tante responsabilità, mi porta, uhm, sai, mhmm, tanto tempo via, ma perché c'è stata una promozione all'interno del del mio lavoro. Quindi, in qualche modo, sai, quando c'è ci sono queste situazioni aumentano le responsabilità, e magari, uhm, sei più concentrato in quello che, ehm, è l'obiettivo, quello che ti chiedono i superiori. Eh, in questo senso, mi sono resa conto che magari i sacrifici che ho fatto in precedenza, sono stati comunque "ripagati" tra virgolette, con una promozione.
Certo, ehm, se questo è il tuo obiettivo, ovviamente ripagati. C'è chi invece magari, preferisce lavorare meno e non e e non stressarsi troppo. Ma a quanto pare per te, comunque è un piacere, una promozione, un motivo di orgoglio, per cui non non ti cioè è una cosa nuova, non ti pesa in s fatto che tu, debba lavorare così tante ore, mhmm, durante, la settimana?
Mh-mh. Certo. Sì. Mh-mh. Mhmm, no. A livello diciamo fisico proprio, mentale, nel non c'è, uhm, un peso. Nel senso che comunque è un lavoro che mi piace, sto bene, sono contenta di essermi, comunque, circondata da persone che sono come una famiglia ormai per me, perché è da molto tempo che faccio questo lavoro. Quindi, in qualche modo, sai, è un poco come non lasciare mai casa, anche se poi poi le persone, i familiari, li lascio a casa in realtà. Quindi è come se io non avessi realizzato all'inizio questa sorta di distacco, perché comunque stavo andando in un posto che mi faceva stare bene. Capisci quello che intendo? È un po', ehm, difficile a volte spiegarlo, però quando stai bene in un posto, ehm, tendo ecco, in questo senso magari, a non rendermene conto che sto togliendo del tempo ad altro.
Ma, beh, intanto è fantastico che tu, non solo, ehm, a te piace il lavoro che fai, ma ti piace anche proprio, ehm, l'ambiente. Quindi, ehm, è una cosa bellissima e anche molto rara, per cui io direi <chuckles> di tenertela stretta. E per quanto riguarda i familiari ed amici c'è sempre, voglio dire, il fine settimana. Immagino che tu arriverai anche stanca il fine settimana, però cosa succede il fine settimana?
Mh-mh. Mhmm, sì, sì, sì, sì, veri Sì. Sì, sì, assolutamente. Guarda, nel fine settimana arrivo sì, stanca, ehm, e cerco qualc in qualche in qualche modo, magari di ritagliarmi anche del tempo per me stessa. Sai la cura personale, andare magari dal parrucchiere, magari cercare, uhm, qualche svago, di fare qualche passeggiata, di ritagliarmi del tempo sì, magari con i miei amici, ma comunque sembra sempre troppo poco. Perché a volte, vorrei solo restare a casa e addormentarmi in questo senso, sai, riposare, fare magari, uhm, delle dei servizi, quindi delle pulizie o se voglio fare del shopping, restare da sola. Eh, e tutto questo non combacia ovviamente, con quelle che sono le richieste di della famiglia e degli amici molto spesso.
Ma, quindi tu ti riferisci alla famiglia, ai genitori, ehm, e anche mhmm, non lo so, se hai hai un partner, oppure se c'hai dei figli o semplicemente gli amici?
Mh-mh. No, no. Famiglia inteso proprio, diciamo di genitori. Ho anche un un fidanzato ehm, in questo senso, uhm, diciamo che lo colloco tra quella che è la mia famiglia, assolutamente. Quindi, anche lui in qualche modo uhm, non voglio dire che, ehm, si lamenta, però forse lui è un pochino più preoccupato in questo senso. Ha paura che io stia perdendo un po' tutte le energie e allo stesso tempo magari, non mi stia concentrando, uhm, <clicks tongue> su quella che possono essere, sai, comunque gli affetti, che comunque sono una parte importante della vita.
Certo, ma da quanto tempo tu, ehm, fai questo nuovo lavoro? Da quanto tempo è arrivata questa promozione?
Ah, guarda la promozione è arrivata da 3 mesi, quindi è un lavoro che comunque faccio da 2 anni e mezzo, quindi, ehm, è un bel po' di tempo. Nel senso che comunque, s'è, ehm, costruita un'alchimia all'interno dell'azienda, sto bene. Ehm, mhmm, <clicks tongue> è come se comunque ho ad ora, mhmm, io stia vivendo un nuovo capitolo ecco, a livello lavorativo, e che comunque ricopre anche quella che è la la mia vita il capitolo della mia vita.
Okay. Certo, beh potrebbe anche essere una fase un po' di assestamento, per cui adesso è tutto quanto relativamente nuovo, perché comunque 3 mesi non sono tantissimi; quindi, ehm, devi un po', ecco, capire come funziona il tutto, i ritmi. Ehm, poi immagino che, se dovesse a lungo andare pesarti, sia fisicamente, che mentalmente questa situazione, che tu possa trovare un compromesso, perché ovviamente per quanto ti possa piacere il lavoro, è importante guardare anche al benessere fisico e mentale, non a parte insomma, mhmm, la famiglia, le amicizie. Ehm, però, certe volte uno non si rende conto che si lascia un po' trascinare, si fa prendere un po' la mano, e il lavoro diventa un po' un tutt'uno, forse troppo. Quindi quindi, mhmm, è importante secondo me, ehm, guardare, ascoltare, anche il corpo di uhm, campanellini di allarme, per cui, fino a quando tu stai bene tutto va bene, però o ovviamente stai attenta perché lavorando tutte queste ore, sempre, ehm, rischi che prima o poi, insomma, possa venire un crollo fisico e mentale, per quanto ti possa piacere; quindi più che trascurare la famiglia, io guarderei anche a questo aspetto. Ehm, la famiglia e le amicizie se ti ovviamente se ti vogliono bene, ti, ehm, conoscono una vita, insomma dovrebbero anche un po' capire, essere contenti per te, che comunque hai ricevuto questa promozione, soprattutto perché tu sei contenta, avere un po' di pazienza, ehm, e quindi accettare quello che tu puoi o per adesso soffrire loro, cioè quel tempo che puoi ritagliarti durante il fine settimana, ehm, a parte le cose che vuoi fare per te stessa.
Mh-mh. Sì. Sì. Sì. Mh-mh, mh-mh. Ah, sì. Mh-mh. Mh-mh. Certo, certo. Guarda, ehm, a volte è un po' il senso di colpa che mi assale, perché ti faccio un esempio pratico: quando torno al lavoro, ehm, magari sono molto stanca, non mi va di passare molto tempo, magari a tavola, non per una questione, ehm, perché non ho il piacere, ma, mhmm, magari è proprio la stanchezza che mi assale e anche il fatto che, ehm, magari si va <clicks tongue> a creare una, ehm una conversazione, dove mi chiedono: "Oggi cosa hai fatto," e quindi io devo spiegare tutte le cose che ho fatto eccetera, eccetera; già questo, mhmm, mi mi stanca in qualche in qualche modo, mentalmente ripercorrere magari tutto ciò che ho fatto durante la giornata, non è semplice. Ehm, quindi, mhmm, ti di ti dicevo molto spesso magari, uhm, mi limito a mangiare una cosa veloce e quindi poi andare a dormire, proprio per avere le forze giuste per affrontare il nuovo giorno, comunque non mi devo svegliare tardi, devo essere comunque, uhm, sai fresca in qualche modo e affrontare, uhm uhm, nel piede con il piede migliore la la giornata. E in questo senso, vorre volevo chiederti magari un consiglio su come, uhm, fare per non far sì che mi assalga il senso di colpa, per non far rimanere mal male allo stesso tempo quelli che sono magari i miei familiari o i miei amici.
<chuckles> Ma guarda, la comunicazione è alla base di tutto, per cui, ehm, è la diplomazia. Nel senso, che puoi, ehm, sinceramente, apertamente, insomma, dire loro come come ti senti rispetto a questa cosa, ehm, che vorresti esser ehm supportata, perché tu sei contenta, hai ottenuto questa nuova promozione, sei molto orgogliosa, sei molto felice di questo lavoro, ehm, ti dispiace che tu non abbia abbastanza tempo, ovviamente da, ehm, dedicare a loro, però, è una fase di assestamento e probabilmente le cose in futuro cambieranno. Adesso arrivano anche immagino poi, ehm, le vacanze, ci saranno anche i famosi per cui ci, sarà modo di trascorrere più tempo insieme in famiglia e con gli amici.
Mh-mh. Mh-mh. Eh beh sì, sì sì. Assolutamente, forse durante le vacanze avrò il modo di rispondere a tutte le loro domande, come se ci fosse un monte premi finale in qualche modo. Sai, assolutamente le vacanze magari di Natale, o qualsiasi tipo di, ehm, festa è un modo per ritrovarci, e comunque mi hai dato un giusto consiglio, anche ricordare magari il fatto che, ehm, sono persone che assolutamente mi sostengono, e sostengono quello che è il mio, mhmm, percorso appunto, uhm, in generale. Quindi, non farmi assalire da quello che è il sì il senso di colpa, e magari parlare apertamente con loro senza, mhmm, evitare quello che, ehm, magari la comunicazione. Cioè, non dire sono solo stanca, e quindi puoi chiudere la porta, perché mi rendo conto che forse questo è un po' troppo no? O no, credi che debba migliorare la comunicazione?
Mh. Eh certo, magari appunto, ehm, sono stanco poi utilizzare qualche parola in più insomma, appunto perché sennò magari, poi immagino che m mi sembra di capire che quindi tu vivi a casa, ancora con la famiglia? Eh, quindi in qualche modo comunque, anche se poco però, ti vedono la sera, mhmm, certo, vorrebbero scambiare forse qualche frase in più, però, devono anche loro capire insomma che sei giustamente stanca, e hai bisogno insomma di riposare per poi riaffrontare la giornata. Quindi ci vuole anche uno sforzo non soltanto da parte tua, ma anche da parte loro, ed è s giusto che tu glielo faccia notare questa cosa, gentilmente ovviamente. <laughs>
<chuckles> Sì sì, certo sì. No assolutamente. Certo certo assolutamente guarda io ti ringrazio tantissimo per i consigli che mi hai dato, anche sul fattore della comunicazione, che a volte sembra non essere tanta preso tanto preso in considerazione ma in realtà è un fattore importantissimo, quindi veramente grazie mille per i consigli che mi hai dato.
Prego, a presto.